Claro, ¿eh? La verdad que que muy bien, ¿no? Que que pones tu límite y, pues, que que también da las razones, ¿no? Y ellos también tienen que respetar, ¿no? Eso porque, claro que en el contrato cuando firmas, que vas a trabajar, no está eso, ¿no? De que saliendo del trabajo van a tener están hablándote, preguntando por, a lo mejor, algún caso, o lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, sí, eh, pues, está muy bien como poner límites desde que vas a empezar a trabajar, ¿no? Para que no se pasen, ¿no? Esos límites.
Sí. Así es. Así es, efectivamente. O ponerlo en cuanto se da el primer incidente, ¿no? Es decir, oye, pues, está muy bien, pero eso ya está fuera de mi horario de mi horario laboral, y yo tengo otras actividades posteriores, con las que también tengo que cumplir, y con los que estoy comprometido, ¿no?
Ándale, muy bien. Exacto, ¿eh? La verdad muy bien ese ese tema que dijiste, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, ¿qué se s se usa más? El teletrabajo, ¿no? Que que a veces que no puedes ir a trabajar a la oficina, pero tienes que trabajar desde casa. Eh, ¿te ha tocado de que que hay un límite a veces ahí que no se puede pasar, o, de que se pasa? Por ejemplo, a veces que estás en tu casa, pero, pues, como estás eh, ya en tu casa cómodo y todo eso, te puedes quedar trabajando hasta más horas, porque como no tienes que ir a la oficina, o, no sabes, ¿te ha pasado eso?
Eh, no. En general, eh, trato de, eh, asignarme el mismo horario que tengo. Es decir, empiezo en mi en mi mismo horario de trabajo, trabajo el tiempo que que tengo que trabajar. Eh, me encierro en la habitación en la que trabajo, o, la que está la computadora, entonces cierro, y es estoy aquí trabajando y, bueno, pues cumplo con con el mismo horario. Y una vez terminado este horario, ahora sí a lo demás.
Okey, muy bien. Claro. Claro, tu vida personal, ¿no? Que que es lo más importante también, ¿no? Que si descuidamos nuestra vida personal, pues, no sé, descuidamos a muchas personas y relaciones, ¿no? Entonces, eh, no siempre vas a estar trabajando, ¿no? Entonces, es importante no descuidar, ¿no? Y tampoco, no descuidar también tu tu vida profesional, ¿no? Porque a veces también, pues, tienes que trabajar, ¿no? <chuckles> De sí o sí.
Así es. Así es. Claro, no, las 2 son importantes, y las 2 tienen su valor, y, por lo tanto, hay que darles justo ese lugar a cada una de ellas, ¿no? No, no invadiendo una, o, la otra.
Claro. Claro, sí, la verdad. ¿Y hasta qué punto? ándale, hasta qué punto vas a mezclarlo, ¿no? No, no, pues, no va a ser como más importante una que la otra, ¿no? Y la verdad que muy, muy buenas, eh, anécdotas me contaste, ¿no? Y tu experiencia he aprendido. Muchas gracias, la verdad, por compartirlo.